En ce moment c'est, heu, un peu compliqué, tu vois? Pour moi, en fait, commencer à vraiment bien créer, heu, quotidiennement parce que, tu vois? Je je travaille beaucoup, du coup et heu, j'ai l'impression de pas avoir assez de temps pour moi, tu vois? Dès que je veux commencer, heu, vraiment un peu une routine créative, bah, en fait, heu, il y a toujours des gens soit pour me déranger, soit, bah, du coup le fait que je travaille sur d'autres choses aussi donc, du coup, bah, j'ai pas forcément le temps, heu, je joue également du coup, heu, 2 heures par, heu, jour à peu près avec un ami en général. Heu, après, tu vois? Il y a mon copain qui rentre et cetera donc en fait, tu vois? Genre, c'est assez compliqué pour moi de commencer réellement une qui une routine créative, heu, tous les jours en sachant que c'est vraiment ce que j'aime faire, tu vois? Moi la créativité, c'est un peu mon kiff pour être honnête, heu, et c'est vrai que ouais, genre, je me sens un peu désemparé face à la situation où, heu, bah, j'ai beau faire ce que je veux, finalement, j'arrive pas à avoir de assez de temps pour faire cette routine, heu, du coup je voulais savoir si tu avais peut-être des conseils ou ce genre de chose pour moi, heu, bah, on va dire, heu, un peu peut-être me libérer du temps, heu, trouver une astuce pour, bah, pouvoir en faire, heu, en faire un peu de une routine créative quotidienne, quoi, donc heu
Ouais. Bien sûr. Mmh mh. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr, écoute, je comprends tout à fait, hein. En tout cas, c'est c'est jamais évident de réussir à à tout faire, hein, en même temps dans 1 seule journée. Alors déjà, c'est très bien, tu as la motivation et tu tu as vraiment envie, heu, donc de de de faire cette petite routine, heu, quotidienne, hein, donc c'est super intéressant. Est-ce que, heu, déjà tu peux m'en parler un petit peu plus sur ce que tu aimerais, hein, en réalité, heu, faire comme type d'activité, heu, heu, créative? Et heu, est-ce que, hem, il y a des peut-être, heu, des choses que tu fais dans ta journée que tu pourrais par exemple un petit peu un petit peu mieux organiser? Tu me disais que tu tu jouais, heu, tous les jours, heu, avec, heu, ton ami environ 2 heures par jour. C'est tu joues par exemple aux jeux vidéo, c'est ça?
Ouais, oui. Ouais, c'est ça. Exactement, heu, on joue à Valorant.
D'accord, très bien et ben, par exemple un jeu comme Valorant heu, qui heu, qui qui, heu, peut-être un petit peu un jeu qui rend nerveux. Est-ce que ça tu penses que ça n'impacte pas un petit peu, heu, ta ta routine? Heu, est-ce que ça t'arrives à suffisamment, heu, cadrer un petit peu tes heures de jeux ou à les organiser correctement dans ton emploi du temps?
Ouais en vrai je pense que oui puisque, heu heu la chance que j'ai en fait c'est que, bah, du coup mon ami, heu, travaille du coup soit le matin, soit l'après-midi. Enfin c'est une fois, heu, 1 semaine sur 2 du coup. Et, heu, ce qui est bien c'est que, bah, du coup tu vois? Je peux jouer avec lui, et heu, en même temps, bah, du coup le restant de la journée je suis tranquille parce que, bah, du coup je vais pas jouer plus en fait tu vois? Genre, heu c'est-à-dire que sur ce jeu en tout cas j'aime bien jouer avec lui, mais je me vois pas jouer tout seul tu vois? Donc en soi, je sais que je vais pas déborder. Juste voilà on va faire nos 2 heures ça va bien se passer et puis voilà quoi, heu, et en plus ça va je suis pas trop nerveux. C'est-à-dire que tu vois? Je suis pas quelqu'un qui va rager sur les jeux vidéos, heu, je suis plutôt tendance a être bienveillant et et voilà tu vois? J'aide plutôt les gens, plutôt que de rager sur les gens tu vois?
D'accord. Mmh mh. Bien sûr. D'accord. OK. OK. D'accord, OK, bah, écoute, c'est déjà super intéressant d'établir un peu voilà ton profil comme quoi tu me dis que tu es un petit peu plus heu, cool, et et, et détendu de base donc ça c'est c'est une bonne base hein et heu du coup co par quoi tu vas commencer, heu, ta ta ta rou ta journée finalement toi? Comment tu vas l'organiser un petit peu ta journée?
Ouais, tu as raison. Heu, alors du coup, bah, tu vois? Je me réveille souvent à 7:30 pour ouvrir, heu, la porte à mon copain pour qu'il puisse aller travailler.
Ouais.
Ensuite du coup, bah, je remonte dans la chambre normalement, je ne m'endors pas. Évidemment, heu, bah, aujourd'hui, je me suis endormi <chuckles> donc je travaillerai pas aussi tard du coup. Hem, mais du coup, voilà, ensuite, heu, du coup, bah, je commence à travailler si, hem, bah, du coup, heu, c'est la semaine du matin, je joue avec mon pote de 9:00 à 11:00, si c'est la semaine de l'aprem, bah, du coup, je joue de 15:00 à 17:00 avec lui.
Mmh mh. <chuckles> D'accord. OK et heu, on
Après beh, du coup, le 12:00, heu, je mange, je travaille un peu et cetera. 12:30, heu, j'appelle mon copain, on reste ensemble pendant une bonne 1/2 heure. Ensuite je retravaille et heu, bah, après ça va dépendre si jamais, heu, j'ai un peu plus de temps du coup, je vais peut-être pouvoir jouer ou peut-être faire des activités créatives, tu vois? Mais en fait, le problème c'est que, heu, bah, du coup à 17:00, faut que j'aille chercher mon copain à la gare et du coup, en fait, après, je suis avec lui donc tu vois? Je peux je dois faire les tâches ménagères, heu, les courses, heu, heu, peut-être aussi parfois juste regarder une série avec, passer du temps avec, faire à manger, tu vois? Donc j en fait, après 17:00 j'ai plus le temps, quoi. <chuckles>
Ouais. Ouais. Ouais. Ouais, bien sûr, je comprends, hein, c'est c'est c'est pas évident. Est-ce que, hem, quand tu es quand tu es seul, tu arrives à te concentrer, heu, sur, heu, ben, voilà ta ta routine? Est-ce que tu arrives à la mettre en place ou même quand tu es seul, tu as tu as tu éprouves des difficultés à à faire cette petite routine créative?
En vrai, quand je suis seul ça va, heu, j'ai un exemple du coup de d'hier par exemple. Hem, en fait du coup, heu, on s'est posé, on a mangé et cetera à 19:00 et heu, en fait on était posé dans le lit et tout, devant une, heu, une vidéo un peu de let's play heu, horreur tu sais? Et heu, en fait ben, on s'est endormi. <chuckles> Et du coup je me suis réveillé il était 21:30 j'ai vu que, ben en fait je savais pertinemment mon copain ne se réveillerait pas, parce que quand il s'endort, heu, il s'endort pour toute la nuit quoi, même s'il est 19:00 tu vois? Donc c'est un peu le le problème <chuckles> et heu, du coup, bah, je me suis dit: «Bon, bah, je vais pas rester au lit alors que j'ai plus envie de dormir» donc j'étais sur le le PC. J'ai joué un petit peu parce que j'avais un pote un pote qui m'avait proposé de de jouer ,heu, et ensuite du coup j'ai commencé à à faire un peu de créativité, tu vois? C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler sur mon jeu de société, et là en fait, bah, du coup j'y suis resté jusqu'à 04:00 du matin, parce que j'étais vraiment inspiré, que ça se passait bien et cetera. Mais voilà, les heures passaient trop vite, tu vois? Je j'avais pas l'impression de super bien avancer non plus, heu, et du coup, bah, ouais ça a été assez compliqué parce que, bah, genre au final je me suis couché à 04:00 j'avais pas envie de dormir donc heu, tu vois? Je suis juste là en train de de lutter pour essayer de dormir mais ça marchait pas. Du coup voilà.
Mmh mh. OK. Mouais. Mmh mh. <chuckles> Pratique. Ouais. D'accord. OK. Ouais. Mmh mh. Ouais. Tu avais tu avais passé un petit peu ton ton rythme, heu, du sommeil hein et heu, «le train était passé», comme on dit. Alors, c'est super parce que tu as vraiment de la motivation, mais est-ce que voilà, heu, ce serait peut-être intéressant de mettre en place un tu sais? Un un un petit programme, un planning hein qui te permettre qui te permettrait de te cadrer un petit peu plus, heu, au niveau des des horaires? Puisque là comme tu me dis, heu heu, soit, heu, c'est compliqué de s'y mettre, soit quand tu t'y mets, heu, à des heures, heu, pas forcément les plus appropriées, tu vas finalement, heu, ben passer une partie de ta nuit, heu, à le faire, a donc heu, créer un petit peu voilà ton ton jeu de société et derrière, heu, tu vas avoir, heu, des difficultés à t'endormir donc heu, dans les jours qui suivent prob probablement, heu, de la fatigue accumulée donc c'est pas hyper intéressant. Est-ce que, heu, tu as déjà pensé à à essayer de respecter un un rythme, heu, le où tu vas te coucher assez, heu, assez régulier? Et puis un rythme où où en tout cas des des horaires où le lendemain tu vas vraiment te consacrer, heu, par exemple à à ton jeu de société sur des des plages horaires assez fixes pour essayer de te donner un un rythme, tu vois?
C'est ça. Hem, bah là, pour le coup, je t'avoue que ça pourrait être une bonne idée tu vois? De me faire un petit planning, du coup, en fait, où j'aurais des plages d'horaires un peu fixes, heu, je pense que j'aurais un peu du mal à les respecter pour être honnête, même si en vrai c'est une super bonne idée, hein, franchement je prends compte ce que tu me dis, heu, mais c'est vrai que j'aurais un petit peu du mal à les respecter parce que, tu vois? Bah là, comme je te disais, à 17:00 je devrais aller chercher mon copain donc après j'ai plus vraiment de temps pour moi, hem
Mmh mh. D'accord. Ouais. Mais avant 17:00, est-ce que tu me dis que en plus, heu, tu as des des plages horaires, heu, fixes pour profiter de de ton copain pour jouer aux jeux vidéo donc ça, c'est super. Et heu, et derrière, tu as des plages horaires plutôt libres ou plutôt, heu, propices, heu, à se consacrer à à ton activité créative. Heu, pourquoi pas à ce moment-là, heu, ne pas fixer, heu, ce ce enfin en tout cas, heu, occuper ce temps, heu, ce temps libre à justement, heu, te concentrer sur ton jeu de société?
Ouais. Ouais. Ouais, complètement, en vrai, oui, j'avoue ça peut être une bonne idée. Peut-être de me dire que voilà de 16:30 à 17:00 heures, bah, du coup, heu heu, je travaille tous les jours sur mon mon jeu de société, comme ça au moins ça fait 30 minutes, c'est déjà ça, heu, ça me coûte pas trop non plus de temps à côté et heu, ça me permet, tu vois? De vraiment séparer un peu, du coup, le travail, heu, ensuite du coup, je fais une petite activité enfin, je fais une petite, heu, session de jeux création de jeux de société et ensuite, du coup, j'enchaîne par aller chercher mon copain et cetera, tu vois? Ouais, en vrai ça peut être bien, heu, ce qu'il faudrait que je réussisse à faire aussi, peut-être, également, heu, tu me diras ce que tu en penses. C'est peut-être, heu, de, bah, du coup, je pensais au plage fixe un peu de ce que tu m'as dit et il y a une idée qui m'est venue en tête, heu, je sais pas si ça pourrait être bien mais tu sais? Demander à mon copain de tu sais? Bah, 1 soirée en fait, heu, par semaine où je vais travailler sur, heu, mes projets.
Mmh mh. Ouais. Ouais. Oui. Ouais, c'est une super idée ça. C'est une super idée de bien sûr d'en parler, heu, bah, à ton copain de de lui voilà donc, du coup, de lui expliquer que, par exemple, ton projet c'est important et que, heu, c'est aussi important que tu y consacre du temps, donc que tu te libères, hein, de l'espace dans ton emploi du temps pour, heu pour, heu, bah, t'y consacrer donc, ça c'est c'est une superbe idée. Et, heu, qu'est-ce qu'il en pense d'ailleurs, heu, ton copain par rapport à ça? Est-ce que, heu, lui, il il il trouve ça inspirant aussi? Est-ce qu'il te soutient dans ce projet?
Ça pourrait être bien, peut-être, hein. Ouais. Ouais, alors, me soutenir dans le projet, tu vois? C'est un peu comme par rapport à mon travail, heu, je crois qu'à force que j'en parle, il en a un peu marre, donc, du coup, bah, hem, du coup, heu, il me soutient, tu vois? Mais c'est pas le soutien que j'aurais aimé, malheureusement. Heu, donc, voilà on va dire que, heu, ça va quand même, tu vois? Mais c'est pas aussi fort que j'aimerais, en tout cas, comme soutien, heu, mais c'est vrai que ouais, non, si, ça va, il à un moment donné, tu vois? Par rapport, heu, aux jeux de société, du coup, que je créé, heu, il faut imprimer, tu vois? Les cartes, sauf que, bah, avec, heu, une imprimante, tu vois? Tu as un côté recto, un côté verso et quand j'imprimais, il y avait toujours un décalage, du coup, parce que, tu vois? Mmh, pour la carte il faut il y a un peu le dos et, du coup, il y avait souvent un décalage alors que, tu vois? Sur les feuilles, elles étaient bien positionnées et cetera. Heu et en fait, du coup, bah, il a essayé plein de trucs. On a fait, heu, énormément d'impression, tu vois? Pour tester et cetera. Ça ne marchait pas, tu vois? Et en fait, genre, je me suis un peu disputé avec, parce que, bah, ça m'énervait, tu vois? Qu'il essaye d des choses et cetera et qu'ils se rendent pas compte qu'il y avait toujours le même problème, heu, que je lui dise: «Bah, en fait c'est ça doit être, heu, lié à ça, il y a un décalage d'autant de centimètres. Heu, peut-être que, du coup, on devrait refaire ce décalage sur l-e bah, sur le même côté et cetera, de l'autre côté, tu vois? Heu, sur, heu, la feuille et tout», et tu vois? Il prenait pas en compte mon avis. Et au final, bah, du coup, pour te dire pourquoi ça m'énerve, parce que, du coup, bah, tu vois? J'ai après, heu, on s'est, heu, engueulé, du coup, il est parti et cetera. Il m'a laissé, heu, me débrouiller tout seul et heu, au final, je me suis débrouillé tout seul et j'ai réussi, tu vois? En faisant ma technique. Du coup, ça m'a énervé parce que je me dis: «On a perdu du temps, heu, de l'encre, des feuilles», tu vois? Alors que s'il m'avait écouté, bah, en vrai, il y aurait eu moyen, tu vois? Donc, en fait, il me soutient mais, c'est un peu un boulet, dans le fond. <laughs> Mais je l'aime comme il est, quoi. <laughs>
Mmh mh. Ouais. Bien sûr. Ouais. Mmh mh. D'accord. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais, ouais. OK, je comprends. Mmh mh, très bien ouais. Bon, bah, il te soutient et effectivement, il il mesure pas forcément aussi, heu, bon, l'importance du du projet et puis, parfois, c'est vrai que, sur des des choses comme, heu, imprimer correctement les choses, heu, finalement, heu, bon, en disant qu'il il a pas forcément écouté parfaitement, heu, les les consignes que tu lui as données, hein. Heu, mais, en tout cas, il il met quand même, hein, visiblement de la bonne volonté, hein, heu, pour, heu, pour t'accompagner là-dedans puisqu'il t'a voilà il t'a aidé, heu, heu, à sa à son échelle, hein, pour, heu, pour t'aider dans le développement de de ce jeu-là, donc, heu, heu, ça peut être vraiment intéressant voilà de continuer de communiquer avec lui. Puis, derrière, heu, voilà, heu, comme on en a discuté, heu, essayer de fixer un petit peu ces horaires, heu, heu pour te faire un petit emploi du temps quotidien, pour être sûr de de d'avoir des créneaux dans lesquels tu vas pouvoir être un petit peu productif. Tout ça, en le partageant, heu, avec ton copain, comme ça vous restez su tous les deux, sur la même longueur d'onde et puis, heu, et puis je pense qu'on est sur un bon début.
Ouais. Ah. Ouais. Ouais, carrément. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour tous tes conseils, pour ton écoute active. Ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir, heu, un peu t'expliquer comment ça fonctionne de mon côté donc, heu, merci à toi.
Mais je t'en prie, c'est avec plaisir.